Ừm, chào bạn nha. Thiện tại thì mình đang gặp phải một cái vấn đề mà mình đang mong muốn khắc phục cũng như là thay đổi được nó, ờ, đó là cái việc mà mình muốn duy trì bản sắc và tự do cá nhân của mình. Ờ, tại vì hiện tại, ờ, gia đình của mình cũng là một cái gia đình truyền thống và thực sự là mọi người luôn, ờ, duy trì những cái phong cách, hay là những cái lối sống mà từ ông bà tổ tiên đã để lại rồi. Và cũng khá là khó khăn trong cái quy tắc ứng xử, ờm, và đôi khi là nó ảnh hưởng, ờ, cũng khá nặng nề á. Ờ, ngoài ra nữa thì mình mong muốn là, ờ, mình sẽ có thể thay đổi được những cái quan điểm, ờ, của mọi người trong gia đình về cái cái cách mà, ờ, mình sống và cũng như là cái cách mình tự do thể hiện cá tính, thay vì cứ gò bó theo khuôn khổ như vậy. Ờ, hơn nữa thì trong xã hội hiện nay thì mình thấy mọi người cũng đang dần cởi mở hơn á, nên mình cũng mong muốn có được thay đổi bản thân nè, và thực sự là làm được những điều mà mình thích, ờ, thể hiện ra mà không bị, ờ, ờ, ừm, quá là, ừm, ép mình chặt vô cái khung trước đây mình từng nghĩ là mình phải duy trì nó á.
Ừm. À, rồi. Sau khi mà nghe bạn chia sẻ qua thì chắc có lẽ là một thời gian rồi bạn cũng cảm thấy rất là bí bách ở ngay chính căn nhà của bạn, đúng không? Đó, ừ, mình hiểu. Ừm. Thế thì bạn có thể, ờ, đưa ra cho mình một vài tình huống cũng như là, ờ, điều nào ở trong gia đình cũng mấy cái quy định ở trong gia đình bạn ấy, cụ thể là như nó như thế nào được không?
Ừm, chính xác! Ừm hứm. Ờ, thì cũng không hẳn là có cái quy định nào mà nó quá nghiêm khắc hay là rõ ràng, chỉ là những cái quan điểm mà, ờ, bố mẹ mình không thích thôi. Như là cái việc, ờ, phải lấy chồng sớm chẳng hạn, ờ, thì mình là con gái, đôi khi là mình sẽ bị nhắc nhở là, ừm, tới tuổi này phải lấy chồng và phải lấy chồng trước 30 tuổi. Thì mặc dù là bây giờ mình vẫn còn đang đi học và mình, à, chưa có định hướng gì về, ờ, cái chuyện đó hết, nhưng mà, ừm, mẹ mình cũng thường nói cái vấn đề đó với chị của mình á, nên thành ra là đôi khi mình sẽ cảm thấy tại sao mà họ lại có thể, ờ, áp đặt mình như vậy? Tại vì mình mong muốn có một cuộc sống tự do là thứ nhất; thứ hai là mình còn có mong muốn khao khát là kiếm tiền để đi du lịch á, và sống một cuộc đời thực sự là tận hưởng, tận hưởng cái tuổi trẻ của mình, ờ, nhiệt huyết nhất có thể. Ờ, thay vì lo cho chồng con thì đôi khi là mình sẽ cảm thấy nó quá tẻ nhạt và không hợp với cá tính của mình, nên mình muốn thay đổi điều đó. Ờ, và ngoài ra thì mình đang có một cái mong muốn là nhuộm tóc, thì mình không nghĩ là những cái màu nào đó nó quá nổi bật đâu, chỉ là một cái màu trầm tính nhẹ thôi. Ờ, nhưng mà mẹ mình thì cũng rất là ủng hộ mình trong cái việc đó, ừm, còn về các thành viên khác thì mình không chắc, ờ, tại vì đa số mọi người, ờ, luôn theo một cái, gọi là, tóc đen thuần. Và cũng như là cái ngành nghề của mình, nó là cái ngành nghề mà, ờ, mình nghĩ là nó đặc thù về nhà nước á, nên thành ra nó sẽ ờ, ừm, trong quan niệm của mọi người là, ờ, phải giữ đúng cái nề nếp cũng như là cái, ơ, tác phong như vậy. Nhưng mà mình lại không thích cái điều đó. Ờ, mình muốn thể hiện cái gì đó mà nó, ờ, tự do hơn và, ừm, chứng minh cho mọi người trong cộng đồng này thấy rằng là, ờ, không phải là con người của cái ngành nghề đó hay là những ai trong ngành đó cũng khô khan và cứng nhắc như những gì họ nghĩ.
Ồ! Mình hiểu. Đúng rồi. Đúng nha, ừm. <laughs> À. A, thế Ồ, mình hiểu rồi á nha. Ý là những cái suy nghĩ của bạn nó rất là hiện đại mà nó rất là hợp lý. Đó là cái quyền riêng tư của bạn cũng như là những cái mong ước của bạn, đó, đúng không? Nhưng mà bị cản trở bởi những cái thành viên ở trong gia đình cũng như là những cái định kiến ở, ừm, ở ngoài khiến bạn cảm thấy rất là mệt mỏi. Đó, ừ, thì mình thấy là, ừ, cái suy nghĩ của bạn dường như là nó khác hẳn so với những thành viên khác ở trong gia đình, chỉ có mỗi cái việc nhuộm tóc thôi là mẹ của bạn ủng hộ. Nhưng mà mình thấy là, ừ, ờ, khi mà bạn có những cái suy nghĩ đấy, mình ngay cả những người khác, người khác cũng ủng hộ trừ những người ở trong gia đình bạn thôi nha, nên là bạn không cần phải lo lắng quá. Ừ, thời gian lát nữa mình sẽ đưa ra cho bạn một vài lời khuyên ha. Thì, ờ, trước đây bạn đã sống trong một cái môi trường như thế, bạn cảm thấy bí bách, đã bao giờ bạn muốn là, ờ, bản thân của bạn bứt phá cũng như là, ờ, làm một cái gì đó điên rồ, ờ, phá mọi cái quy tắc đấy ra chưa?
Ừm. Đúng nha. Ừm. Hừm, thì thực sự luôn là bản thân mình, ừm, cũng cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà không hẳn là mình muốn phá vỡ hoàn toàn các quy tắc đó đâu. Tại vì mình cũng trân trọng những thứ gì đó mà truyền thống. Tại vì, mặc dù mình là con người cũng theo hướng hiện đại là nhiều hơn, nhưng mình vẫn có mong muốn là duy trì được, ừm, ừm, những cái sự truyền thống mà nó hợp lý á. Ờ, và đôi khi là, đó là những cái nề nếp mà mình cần có nên không quá gay gắt trong cái vấn đề là mình phải, ờ, bùng nổ mà bác bỏ hoàn toàn những cái đó luôn. Ờ, đôi khi thì mình chỉ muốn, ờ, vượt ra một số những cái giới hạn mà mình cho là nó không đúng, à, và nó không hợp lý thôi. Ờ, còn các cái còn lại thì mình có thể thỏa hiệp nè, và cũng như là có thể nhượng bộ một chút. Mặc dù mình có thể là mình không thích lắm nhưng mà, ờ, đôi khi là mình cần phải, ơ, ờ, giữ cái thái độ trung lập một chút thay vì cứ, ờm, ừm, chống đối lại thì cũng không hay, nên thành thử ra mình không hẳn là sẽ quá nổi loạn giống như vậy.
À. Mình hiểu. <laughs> Ờ. Thế thì cũng hay quá, tại vì những cái suy nghĩ của bạn nó rất là, ờ, kiểu mặc dù là cái suy nghĩ của bạn, những cái, ờ, yêu thích của bạn. Đấy, nó vẫn có ở đó, bạn rất là khác khá khó chịu với những cái quy định đó. Nhưng mà bạn vẫn, a, mong muốn là có thể ngồi lại nói chuyện này, cũng như là, ờ, cân bằng như thế nào cho nó hợp lý. Nếu mà gia đình của bạn không ủng hộ thì bạn cũng sẽ không làm theo, đúng không? Ừm. Thế thì, ờ, ừm, ừm. Rồi, bây giờ mình đã biết qua những cái câu chuyện của bạn, mình có một vài cách như thế này ha. Ví dụ như là những cái phong cách chẳng hạn, những cái, ưm, những cái, ơ, gì, à, mà, ờ, ừm, những người trong gia đình của bạn ấy là yêu cầu như thế. Có lẽ là người ta muốn bạn, à, có một cái, à, hướng đến một cái giá trị nhất định. Đó, ờ, như kiểu là những cái người phụ nữ ở thời xưa ấy, đúng không? Đấy, tóc phải đen này, xong rồi mặc quần áo phải lịch sự kín đáo. Đó, mình thấy cái đấy nó rất là tốt, nhưng mà đôi khi là cái phong cách của bạn, ừm, nhiều khi là không thích như thế thì sao? Nhưng mà bạn cũng không có mặc hở hang quá này, cũng như là á, nhuộm tóc nó sáng quá, thì đó cũng là cái việc rất là bình thường. Bạn có thể ngồi lại nói chuyện với gia đình xem sao là, ờ, con có thể mặc như thế này không? Con có thể nhuộm tóc như n thế này không? Con thấy màu này cũng không sáng lắm. Đó, thì thử xem là thái độ, ừm, mọi người ở trong gia đình xem sao, rồi bạn, à, mới mới mới có thể quyết định. Đó.
Vâng. Ừm, vâng, đúng là như vậy. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì mình thấy cái cách bạn vừa nói cũng rất là hợp lý luôn. Là trong cái vấn đề nào thì mình cũng cần phải ngồi lại nói chuyện với bố mẹ. Ờ, tại vì biết đâu thì họ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Tại vì mình cũng không quá gay gắt, ưm, trong cái, ơ, việc, ờ, ờ, bác bỏ những ý kiến của họ. Thì đôi khi mình cũng cảm thấy là bố mẹ của mình cũng sẽ chấp nhận những gì mà mình nói. Ờ, và mình sẽ thử ngồi nói chuyện lại để xem là bố mẹ cảm thấy như thế nào nếu mình thay đổi phong cách một chút. Ờ, và, ừm, mình mình nghĩ là mẹ mình cũng sẽ ủng hộ thôi và, ừm, ừm, mong rằng ba mình sẽ có những cái nhìn cởi mở hơn cho cái vấn đề này.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đó, với cả một phần là như thế này. Bạn nên cam kết một chút và có, kiểu như, có qua có lại ấy. Đấy, ví dụ như là bạn nói chuyện với gia đình rằng là con muốn nhuộm tóc, à, sang màu nâu chẳng hạn, à, con không thích màu đen lắm thì, à, à, con có thể làm như thế không? Nếu bố mẹ nói là: "Không được." Thì bạn nói là nếu bố mẹ cho con nhuộm tóc con sẽ học giỏi hơn này, cũng như là, à, làm một cái công việc gì đó, ờ, khiến bố mẹ, kiểu, vui lòng ấy, có một cái thành tích gì đó. Đó, như kiểu là, ờ, mang lại một cái, ừm, thành quả hoặc là một cái gì đó để mà cam kết với gia đình ấy. Như thế thì nó vừa có động lực cho bạn, vừa có một cái, ờ, lòng tin đối với gia đình của bạn. Bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy đây là một cách, ờ, khá là trực diện, a, và nó cũng rất là hợp lý luôn. Ừm khi mà mình đặt ra một cái mục tiêu, và cũng như là một cái gì đó mà nó thực sự là có lợi, khi mà bố mẹ nhìn thấy được cái điều đó thì biết đâu là họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, à, và cũng như là không quá cấm đoán mình, ờ, bởi vì nh chỉ những cái màu hợp lý thôi. Và, ờ, hoặc là mình đưa cho họ thấy những cái, ơ, cái hình ảnh và cái màu sắc đó ở trên qua qua các mạng xã hội, hay là những cái người mà người ta đã thử, ờ, cái màu tóc đó xem như thế nào nè. À và, ừm, mình sẽ đề ra những cái gì mà mình cố gắng đạt được khi mà bố mẹ chấp nhận mình chẳng hạn. Thì đây cũng là một điểm rất là đáng để mình ghi nhận.
Đúng rồi. Ừm. Trời. Ừm, với có một cái là như thế này, bạn là một người rất là hiếu thảo với gia đình, với bố mẹ. Cho nên là mình thấy cái việc mà nếu mà cái phong cách của bạn không được chấp nhận chẳng hạn, thì bạn cũng có thể là theo gia đình, nhưng đồng thời đó bạn cũng nên, à, tìm hiểu xem là, ờ, có những cái phong cách nào mà nó sang này, nó, a, đẹp này, nó tinh tế. Như thế ý thì cũng là một cách, kiểu như là, tìm cho bạn một cái đam mê, cũng như là một niềm yêu thích ở trong cái phong cách mà mọi người hướng đến cho bạn ấy, xem là bạn có phù thực sự phù hợp với nó không. Và, à, cũng nói với gia đình là, ờ, con sẽ dành một thời gian ra để con tìm hiểu về cái phong cách này, nếu mà con thấy đẹp và nó thanh lịch, ờ, thì, ờ, bố mẹ ủng hộ con, còn nếu không thì bố mẹ cũng nên, ờ, cũng cũng cho con thử thay đổi phong cách xem sao, đó.
Ừm. Ừm.
Ừm.
Ừm, đây cũng là một cái điều mà mình đang lưu ý hiện tại luôn. Ờ, nó hợp với những gì mà mình đã suy nghĩ trước đây á, tại vì mình cũng, ờ, mình chỉ thích nhuộm tóc thôi và đôi khi là, có thể là những cái khác như là để móng tay dài và sơn móng tay thôi, chứ không hẳn là quá thay đổi một cái phong cách nào đó mà nó hở hang hay là, ờ, như mọi người xung quanh lắm. Ừm, mình vẫn thích những cái bộ đồ mà, ờ, nó xì-tin thôi nè và đôi khi là nó năng động, ừm, nó thoải mái một chút, ừm, ừm, để mà mình có thể dễ dàng vận động và đôi khi là nó hơi, à, unisex quá á. Ờ, ờ, nói sao nhỉ? Ờ, nó kiểu phi giới tính á, nên thành ra là có thể là bố mẹ không thích cái phong cách đó của mình, tại vì nhìn nó cũng trông thật là, ờ, hơi ấy một chút. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình sẽ thử sang cái phong cách mà nó chín chắn hơn xem như thế nào, ờ, để hợp với cái ngành nghề của mình. Ờ, và cũng như thay đổi một cái gì đó mà nó thanh lịch hơn, mình cũng thích, ừm, cái điều đó nữa. Ờ, và có thể là mình sẽ, ờ, những cái màu tóc đó, ờ, và mình thử xem phối với gì vậy xem có nó hợp lý hay không? Ừm, nếu mà nó không hợp lý thì, ờ, ờ, mình sẽ tìm một cái giải pháp nào đó mà nói chuyện lại với bố mẹ sau chẳng hạn.
Ừm, đúng rồi. À. <laughs> À. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, đấy, thực ra ấy khi mà bố mẹ của bạn nói như thế, cũng không đồng nghĩa, ừm, bắt buộc bạn phải một theo một cái phong cách gì đó nhất định, đúng không? Đó, đôi khi là cái mong muốn của gia đình bạn có thể là bạn mặc quần áo không hở hang, da thịt nhiều quá này, cũng như là tóc sáng chói quá như kiểu dân chơi quá thôi. Chứ còn lại là những cái vấn đề khác, ờ, nếu mà bạn mặc đồ nó unisex một chút thì, à, gia đình bạn chỉ nêu lên ý kiến thôi chứ không ngăn cấm bạn mà, đúng không?
Ừm. Ừm. Chính xác nha, ờm, thì đúng như những gì bạn nói luôn!
Ừm, đấy, nên là cũng không cần phải áp lực quá. Ừm, ừm, ừm.
Ừm, ừm, ừm. À vâng, thì rất là đồng ý với những cái quan điểm mà bạn đã, ưm ,đưa ra cho mình, ờ, và cũng như là mình sẽ cố gắng để áp dụng được, ờ, ân áp dụng thử xem với gia đình của mình hiện tại xem như thế nào. Và mong rằng mọi người sẽ chấp nhận, ờ, cái sở thích của mình, và, ờ, mình nghĩ là mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn cho gia đình mình và cả mình. Chào bạn nha.
Ừm. Mình chúc bạn thành công nha!